そ、ほんとに長く感じるんですけど。
もうすなるほど。はい。最後の最後で起きたらちょっと、え、時間何も経ってないっていうけ結末ですか？
ほぼ、そんな感じですね。<chuckles> いや、でも、これでもネタバレしてないぐらい。
い <chuckles> そう、結末知ちゃった、やばい。オッケーで。 はい。 あ、ほんとですか、良かった。
んね。うん。うん。
ええ。
ほんとに最後にびっくりした。ええってなった。うん。
ああ、じゃけ あ、そういうサプライズはいいですよね。ええ、映画とかドラマでそういういいサプライズってほんと、印象残りますよね。ずっと考えちゃうっていうか。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
その見終わった後でも。 その余韻に浸って、なんか、その、YouTube で、その、はい、みんながその映画を見てるリアクションとか見たりとかそうそう、ん、そういう余韻に浸ったりとかできますよね、そういうドラマとか。
うん。 あ、あ、解説とか。<giggles> あ、へ、そうです、そうです、そうです。それが、さ一番最近見たので、すごくびっくりさした
うーん。
ドラマでしたね。展開、最終展開。
ああ、これは。 いい情報いただきました。この、今日見よう。<chuckles> まだやってますかね？
<chuckles> 是非見てみて下さい。いや、まだやってると思いま Netflix のドラマなんで。
まだやってますかね？僕、アメリカに はい。アメリカにいるんですけど、アメリカでも見れるかな？
え、見れると思います。にアメリカでもすごい流行ってたんで。むしろ、私もちょっと見たかな見てないかなぐらいの時にアメリカ人の友達に、え、あれ見てる、みたいな言われて、え、み日本のドラマみんなアメリカ人見るんだと思って。
ああ、そうすよね。 ああ、ほんとですか？ はい。 はい。 あ、そうなんすね。

なるほど。私はシーズン1は、ま、見たんですけど、シーズンツーでなんかダラダラしてきたなっていう感じがして、確かシーズン3、最終章が来月末に出るんですよね、確か。
はい、残念でしたね。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 え、また出るんですか？すごいシーズン2が、あの、レビューがすごい悪くて。
うん。 え、もう出ないって？<chuckles>
いや、あの、そういう話は聞いたんですよ。そのシーズン2がひどかったっていう話は聞いていて。まだあるんでままだあるのかと思って。
ひどかったです。<chuckles> シーズン3で完結するとは聞いてるんですけど。いや、なんか
で、まうん。 なるほど。じゃ、そこで挽回して欲しいですね。
そうですね。いや、そこでさいこるそれこそやっぱり最後に、こ、どんでん返しとかで、よかったってなってほしいですね。
うーん。 ねえ。 はい。 そうっすよね。になりますよね。うん。
いや、うーん、その、さっき話した、いまわの国のアリスも、シーズン2で終わるんですけど、シーズン1の最後の方に結構ダラダラしてくるんですよ少し。
はい。
で、なんか、うーんって思いながらあ、1です、1の最後の方。
うん、シーズン2っの方ですか？ 1の方で、はいはいはい。
で、2が出た時に、え、2でどうすんのこれって思ったんですよ。
なおおおお。
2なんてやったって意味ないじゃんって思って見てなかったら、やっぱり周りからどんどん「シーズン2見た？」みたいな言われて、絶対見た絶対に見たほうがいいって言われて見て、あ、これは2があってのドラマだったんだっていう。
はい。 はい。 あ、おおおお。

あ、面白いっすね。それ一応主人公変わっていくんですか？そのエピソードごとに。そうではなくて、つ
あの いや、主人公は、最初から最後まで一緒です。2シーズンがあるんですよ、シーズンいちと2と。
うん。 あ。 じゃあ、主人公は生き残るわけですね、ちゃんと。
そうですね、ま、そこがまずいネタバレ1ですね。
ああ、良かった良かった。<chuckles> 良かった良かった、オッケーです。はい。で、<chuckles> ではい。
そうですね、主人公変わっちゃうか系は、ちょっとね。<chuckles>
うん、いや、え、もうほんとにすぐ死んじゃうのかなって、あるじゃないですか。ああ、なるほど。
<laughs> ありますあります。
日本人ですよね？主人公は。
だか、プロット的には日本人です、で、ち出てくる人達も全部日本人。
へえ。
で、シーズン1と2があるので
見てみたい。 はい、あ、2もあるんですね。
結構長く続くんですよ。で、その主人公が、その世の中で、その、色々翻弄されながらも、生き残って、こんなゲームを開催してるのは誰なんだ？みたいな、こう、バトルロワイヤルみたいな。<chuckles>
え、はい。 はい。 あ、なああ、なるほど。あ、懐かしい、はい。
と、なんか、主催者を見つけようとするみたいな <chuckles> 感じになってくんですけど。なんで、まあ、体感えっとですね、で、ここで、一番最後に、最後のさいえ、見てみたいって言ってるのに、最後言っちゃってんのも大丈夫すか？全部は言わないんで、驚いたとこだけ。<laughs> 言わない方がいいですね。
はい。 はい。 <chuckles> ちょて、あ、ちょっとそうですね。あ、そうですね、あまり、あの、そうですね、言わない方がいいかもしです。 はい。ええっと、ま、できるだけ。はい。
なんか

Netflix だったと思います。これは普通に映画だったんですけど、で、これ流行ってたなって思って、Netflix に上がってるのを見たんで、じゃあちょっと見てみるかって見たら、ああ、これは映画館で見とけばよかったっていう、すごくなかなか良かった、そう面白かった。うん。
へえ。 はい。 はい。 あ、面白かっ良かったですか？ へえ。
だから、び VR の世界での話なので、やっぱりそれぐらい画面が大きくて、画質も良くて。
ああ、なるほど。はいはいはい。で、つりになんすね、はい。
そう、見た方が臨場感があったかなっていうのが、おもあって。
ふうん。へえ。
ほんとなんか、ただの流行りじゃなくて、いい映画だったなって、最近後から思ったのはそれですね。それもおすすめです。
はい。 ああ、ありがとうございます。よかなんかリストも増えました。見たい映画と見たいシリーズから。
<chuckles> そう。
ええ。
なかなか面白いものが。
うんうんうん。
で、うーん、ま、逆に見てて、ああ、そう、それこそね、イカゲームみたいに最後が分かっちゃったらって、感じだったら、ああ、なんか見てもそんなに。み時間無駄にしたなっていうのもありますけどね。<chuckles>
はい。 はい。 ありますよね、なんかもう僕すぐ5分で諦めちゃうんですよ。5分、10分で。あ、これちょっと、ちょっと違うなって。そう、ほんとにね、あのほんと我慢できない人なんですよ。あ、ちょっと違うなって思ったら、はい。いつもね、あの、監督とか、なんかし出てる人で決めちゃうんですよね。
<chuckles> 早い、早い。 うんうんうんうん。 ああ、そうなん うん。 分かる。分かります分かります。
はい。
ね、好きな人とかだったらね、そう。あと演技すごい下手な人がいちゃうと、もうそれで、つ見れない。<laughs>
あ、この人のは大丈夫だろうみたいな、はい。そうなんですよ。 あ、あ。 うわ、それは一緒です。正直一緒でしゅ一緒です。今もね、たまに。あ、このこの演技はやばいぞって、これは絶対面白くならないぞっていう時は、すぐ消しますよね。
うん、もう。 そう。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
残念ながら、そういうのはちょっと。
だな。 だな、誰だっけな、その女優さん1人いるんだよな、アメリカ人で。